Eee, dipikir berlebih mungkin iya karena, eee, cob eee, soalnya aku mergokin dia sambil pegang-pegang tangannya gitu.
Hmm. Mhm. Waduh. <chuckles> Jadi mungkin ini ya heeh, eee, mencurigakan sekali jadinya. <chuckles> Iya terus terus gimana, Kak?
Iya makanya. Eee, makanya, men heeh, makanya. Saya bingung, Itu, eee, kenapa dia pegang-pegang? Apa eee, tapi pegang-pegangnya itu pun juga sambil sambil, eee, apa, sambil, eee, apa ya, pegang kecil begitu. Jadi, eee, gak terlalu lama, tapi kok, eee, i gesturnya itu, eee, ngeri gitu. Eee, aku pikir, eee, ya udahlah mungkin, eee, hanya, eee, mungkin temen cewek aku juga but eee, butuh hiburan atau gimana gitu kan. Jadi dihibur gitu. <chuckles>
Mhm, megang. Heeh. Heeh. Sering ya? Oh, wah. Heeh heeh. Waduh <chuckles> Iya. <chuckles> Berbahaya sih itu. Heeh heeh.
Gitu. Heeh. Berbahaya, tapi ya ternyata gak hanya sekali dua k eee, gak hanya sekali itu saja. Jadi di belakang ju eee, di belakang saya juga ternyata memberi perhatian dengan chatting-chatting-nya gitu. Jadi, eee, saya ju eee, akhirnya, eee, langsung ngelabrak. Langsung eee, tanya langsung ke cowoknya, konfirmasi, "Ini, eee, ada hubungan apa?" Oh, kata dia sih, "Gak ada apa-apa." Cuma, eee, dia cuma, apa, "Kita cuma bersahabat." Gitu, apa, eee, dia tanya pendapat aku, ya aku jawab. Gitu. Cuma ya kalau kalau ngebaca dari chatting-annya kok kayak, eee, apa, godaan-godaan kecil begitu dan teman heeh, ngerayu-ngerayu, teman cewek aku juga kayaknya kok menyambut, begitu. Ah, ya sudahlah, eee, akhirnya putus. <laughs> Begitu.
Heeh heeh. Oh, waduh. Iya iya. Oh. Mhm. Mhm. Dikonfrontasi ya, Kak, ya. Mhm Ya. Mhm. Oh, waduh. Iya. <chuckles> Iya ngerayu-rayu ya. Heeh, iya. Ah. <chuckles> Aduh. Sebel banget memang ya di kalau misalnya ada, apa ya istilahnya, cowok yang sedikit kegatalan ya <chuckles> kalau kayak gitu ya karena memang jadinya kan, eee, kita juga tidak nyaman ya, Kak, ya kalau seperti itu apalagi teman kita juga ternyata ikut, apa, menyambut, eee, apa
Iya makanya.